Evet, emm, yani, ımm, özellikle daha çok yabancı dizileri ter eee, tercih ediyorum bu dizilerde. Daha, böyle, özgün ve, işte, emm, bütün dünyaya, emm, hitap edecek, eee, konuları seçtikleri için daha çok, böyle, ilgi çekiyor benim açımdan. Eee, ama mesela izlediğim bir Türk dizisi oldu son zamanlarda. Çünkü 8 bölümlük bir diziydi. "İstanbul Ansiklopedisi" diye bir Netflix'te bir dizi.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hıı. A! Ha, ne güzel.
O, eee, sardı, güzeldi çünkü, eee, yurt dışına gitmek isteyen, eee, bir hala var. Bir de, işte, küçük bir, iii, şehirden büyük bir şehre, yani İstanbul'a gelen ve orada tutunmaya çalışan bir kızın hikâyesini anlatıyor. Eee, çok sardı gerçekten, böyle, emm, yurt dışında yaşadığım için, yani benim de göç ettiğim için ilgimi çekmişti. Kesinlikle.
Hı hı. Evet. Hıı. Ne güzel. Hı hı. Kendinden bir şeyler buldun o zaman. Peki bir dizi izlemek için seçerken, mesela, işte, algoritmalar ya da, böyle, işte, ı pazarlama teknikleriyle bir dizi çok, böyle, sosyal medyada dönmeye başlıyor diyelim ki. Senin dikkatini çekmesi için ne olması gerekiyor? Yani, hani, tamam, "Kısa bölümlü olsun, çok beni 3 saat ekrana bağlamasın diyorsun." ama, hani, içerik olarak da hani neyinden etkilenirsin? Afiş seni etkiler mi mesela? Ya da, böyle, arkadaşlarının tavsiyelerini dikkate alır mısın?
Tabii, eee, yani çok konuşulan dizileri mesela bir açıp bir bakıyorum. İşte, eee, Ekşi Sözlük'te biraz okuyorum. Gerçi orada da çok, böyle, uç, ımm, fikirler olabiliyor bazen. Hani, kimisi "Çok bayıldım" diyor, kimisi, "Çok kötü" diyor. Ama benim bazen çok beğendiğim bir şeye çok kötü diyen insanları da orada okuduğum zaman aslında orayı da çok böyle, emm, baz almamak gerektiğini düşünüyorum. Hani, eee, bu durum da olabiliyor bazen. Onun dışında
Hı hı. Evet. Hıı, doğru. Yani. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Peki oralarda bilgi alırken, böyle, sonunu öğrendiğin ya da, böyle, gerçekten sana aşırı derecede, böyle, hani, tamamını verecek şekilde, böyle, bilgi alıyor musun? Hani mesela bazen sonunu yazarlar, işte, 8. bölümün sonunda ne olacağı şeklinde. O seni etkiler mi izlerken sonunu bilmek mesela?

Özellikle, eee, LGBT'yi, emm, daha böyle insanlara tanıtmak için, e, bilerek, eee, yapılan yayınlar olduğunu düşünüyorum, ben. Imm, belki fonlanıyor da olabilir. Hani, ııı, baktığın zaman; o o tarz, ııı, işte çok parası olan insanlar tarafından. Emm, yani, mesela bu olabilir. Onun dışında bir propaganda vardı mesela; Amerika'nın işte biz en iyisiyiz, eee, işte 70'lerden eee, 2000'lere kadar. Onu biraz artık, daha çok hani, bitirdiklerini düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı, doğru. Olabilir. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, modası geçti mi diyorsun?
Tabii, yani, insanlar artık yemiyor, yani. Satamazsın onu artık.
Hep böyle kötü ajanlar, Rus ajanlar olur, işte Hollywood'un yaptığı içerikler; hep böyle artık kabak tadı verdi. Artık onları izlemiyorum, dikkatimi çekmiyor diyebilir misin mesela? Hani beni artık etkilemez, o propaganda bana işlemez, diyor musun artık, hani içeriklere bakarken?
Tabii, tabii. Tabii, tabii. Yani, eee, onu ben satın almam. Hani, çoğu insanın da artık, satın alacağını düşünmüyorum. Yemez, yani, hani insanlar. Eee, kimin neyi olduğunu çok iyi biliyoruz, aslında. <chuckles> Baktığın zaman, bu sosyal medya var, çünkü artık. Eee, belki eskiden evet, emm, belli kuşakları yönlendirebiliyorlardı. Hani, iii, bu normaldi ama şimdi gençler cin gibi, yemez yani bunları. O yüzden izlemez diye, düşünüyorum. Imm, yani, ımm, evet, yani, bu tarz şeyler oluyor. Mesela, emm, Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse; özellikle TRT'de, eee, ben şimdi TRT'yi; aslında maç izlerken daha çok, denk geliyor bana. Emm, kesinlikle. Yani her sürekli böyle işte Diriliş, işte Osmanlı, işte şu padişahın şu oğlu, yani, insanları evet, böyle bir, iii, yönlendirme, eee, durumu var. Bunu Türkiye'de de
Hı hı. Hıı. Evet, doğru söylüyorsun. Hı hı. E, tabii, mutlaka. Hı hı. Kullanıyorsun. Hı hı. Tamam. Reklamlara maruz kaldığın için, dizi görüyorsun, anladığım kadarıyla. Hı hı.
eee, devletin, daha doğrusu, ııı, hükümetin yaptığını, bilerek yaptığını düşünüyorum.
Hıı. Peki, etrafında böyle dizileri izledikten sonra, gerçekten heyecanlanan ve böyle, eee, tarihsel durumları ciddiye alıp da hani, sanki günümüz dünyasında böyle yine aynı şeyleri yaşayacakmışız gibi hislenen insanları görünce, böyle o kadar hani, moda girenleri görünce, böyle, eee, komik buluyor musun?